É, é, parece que me transporta para o Brasil, para o Rio de Janeiro.
<chuckles>
E, e parece sim, eu eu morava no es eh, eu nasci no estado do Rio, mas eu não morava na no na cidade Rio de Janeiro, né. Mas era próximo, assim. Então então eu me identifico com muitas coisas assim, né. Ai
Ai, é no Rio, né. Você é carioca? Ah, entendi. Então, realmente te leva ao Brasil outra vez, né.
É, é. Essa questão de, ai, às vezes, aparece umas pessoas querendo roubar, assaltar, é uma realidade bem real no Rio de Janeiro, em todos os cantos, né, então assim, me conecta muito com o Brasil.
Uhum. É, e eu lembro bem aquela questão deles dela sempre tomando café, tinha aquele bolinho, aquele pão, isso faz muito lembrar, né, Brasil, né.
Sim, lembrava. Aham, casa de vó. A minha mãe não tinha esse hábito não, mas a minha vó, sempre que ia na casa dela tinha um bolo, tinha um café, tinha um leite, tinha um biscoito, tinha tudo na mesa, assim, então, eh, me lembra muito. E tinha até um suco também que ela que ela tomava, eu acho que a marca era
É.
alguma coisa com "M", Maguari, Maguari. <chuckles> Esses dias eu fui em um mercado brasileiro aham. Eu fui no mercado brasileiro e e estava vendendo, né, aí eu fui lá e peguei o suco de maracujá <chuckles> e o suco de caju. <chuckles> Aham. E aí eu logo lembrei.
Maguari? Maguari. <laughs> Cadê a propaganda da Maguari? Hã? Maraga Chama Maguari. Ma Maguari, aí o seu marido falou assim: "E é da Solineusa.". <laughs>
<laughs> Eu acho que nessa parte ele ainda não se ligou não, mas mas é muito engraçado que ele que a Solineusa ela fica balançando as mãos, né, e e aí meu marido fica imitando, é muito engraçado.
<laughs>
<laughs>
E ele gosta, ele assiste junto com você?

Não, não mas
É uma é uma série na Net não é na Netflix não, é no no Prime, Prime Video, e que fala, eh, que relata sobre várias pessoas que cometeram crimes no Brasil. E aí
Ah. Ah, sei, uhum. <gasps> Ele já tem essa ideia de que o Brasil é dangerous. <laughs> Agora é pior.
<laughs> Ele falou assim: "Você tá me mostrando isso para me ameaçar? Isso é uma ameaça?" <chuckles> Porque tinha um lá que a mulher tirou a vida do marido.
<laughs> Nossa gente, que isso.
Ai, e o não sei se você ouviu também falar daquele caso da Isabelly
É não, não, fica fica nessa só na da Solineusa, <laughs> só da
Sim, você chegou a ouvir falar do caso da Isabelly Isabella Nardone?
Ah, sei sei.
Então, também falava do caso dela nessa série e tals, e aí meu marido chocado com com essa série, mas eu achei bem pesado, assim, mas eu acho que que deram muito crédito.
Existem outras séries para ele ver, mais tranquilas, mais for <laughs>
É. Pois é, pois é mas aí eu quero colocar o quê? Eu quero colocar as ruim, porque eu gosto de ver essas coisas. E aí mas ele gostou da de assistir a série, mas ficou meio chocado assim com essas coisas, né.
Com certeza ele quer ir no Brasil de novo?
<laughs> Ele quer, ele quer. <laughs>
Ai, nossa mãe, é bem difícil, bem complicado.
<laughs> Depois de ficar traumatizado de assistir essas coisas.
É, eu acho que americano não pode ir no Brasil, nem um povo, assim, sem uma uma brasileira perto, um brasileiro, né, porque é difícil. <laughs>
Sim. É verdade, tem que tomar cuidado.

Sim, eu acho que sim. Porque, assim, muitas muitas séries ho hoje em dia, né, e até mesmo nas redes sociais, as pessoas mostram muito uma realidade que é falsa, né. Tipo, mostra uma vida que que eles não vivem ou forçam muito, né, pra parecer que estão bem e tals. E e eu gosto muito dessa naturalidade da da da diarista, sa
Sim. Aham. Da simplicidade, né, de <laughs>
Sim, sim, eu gosto muito disso. E e parece que é rea parece que, assim, que eu tô vendo uma amiga minha. <laughs> Eu acho que eu já assisti tantas vezes que parece que ela é minha amiga já.
<laughs> Entendi. Mas qual outro personagem você gostava naquela série?
Olha, ela era a principal e eu gostava mais, né. Hã, eu gos eu gostava também da da Ipanema, aquela amiga dela que que tinha o cabelo bem curtinho, assim.
Naquele seriado? Hã.
Eu gostava muito dela também, porque ela era meio pé eu achava que ela eu achava que ela era a mais pé no chão de todo de todo mundo, né, dessa serie. <laughs>
Ah, sei, reparei, me lembrei lembrei. Nossa, com certeza. Agora ela destoava um pouco delas, né, porque ela era tão bonita, assim, tão, né
Sim. Sim, ela era bonita, ela era inteligente e ra
inteligente.
é, era diferente.
Acho que ela era mecânica de automóvel, não era? Um negócio assim.
Sim, sim, <laughs> exatamente. Ela era mecânica e e aí eu acho que essa diferença dela, assim, eu achava interessante também, que apesar dela ser diferente também, né, das outras, ela ainda assim era super legal com elas, se divertia pra caramba. Então, eu gostava muito dela também.
Aham. É verdade.

Que dó, né. <laughs>
Sim, sim. Ela era uma excelente atriz, né. Eu gostava mu ela
Nossa, ela era muito boa, gente, mui
atuava muito bem. Uhum. É uma pena que, hoje em dia, ela não atua mais, porque se tivesse outros episódios novos de A Diarista eu ia estar maratonando. Eu devo ter assistido, sem brincadeira, eu devo ter assistido to são muitos episódios. Eu, provavelmente, devo ter assistido isso mais de 20 vezes.
Aham. São mui Quantos anos tem de episódio? Quantos?
Eu, provavelmente, devo ter assistido mais de 20 vezes todos os episódios, de tanto que eu gosto. Mas
Ah. Nossa, cada episódio você assistiu 20 vezes?
Sim. <laughs> Sim, porque eu coloco eu coloco para assistir desde o 1º episódio, né. E aí, vai até o último. Aí eu deixo rolando até o último.
Nossa! Aham.
E aí
Nossa. E novela, tem alguma que você gosta?
Hum... Novela, tinha uma que eu gostava muito, s
O Cravo e a Rosa. <chuckles> Se talvez você gostasse de O Cravo e a Rosa também. Hã?
O Cravo e a Rosa eu acho que eu cheguei a assistir. Eu acho que eu cheguei a assistir O Cravo e a Rosa, mas mas eu não tenho muitas lembranças assim, porque eu era bem eu acho que eu era bem pequena na época dessa novela. E e A Diarista eu eu lembro, porque eu tinha um DVD.
Aham. Mas ela passou várias vezes.